Quelles sont tes habitudes, heu, numériques qui t'aident à déconnecter des écrans?
Clairement le mode avion ou ne pas déranger. <laughs> Voilà c'est quand vraiment, heu, je sens que je dérape, que ça déborde ou que j'ai vraiment besoin d'un temps de concentration heu
<chuckles> Radical. Mmh.
sans aucune interruption, heu, j'appuie sur ces 2 petits boutons, enfin sur ces 2, heu, icônes sur mon écran de smartphone. C'est vraiment, heu et sur mon ordinateur aussi.
Mmh. D'accord. Tu, mmh, tu fais au travail? Ou également dans ta vie perso, heu? Par exemple le soir quand tu rentres, ouais.
Oh. Les 2, les 2 vraiment, heu, c'est parce que parfois j'ai besoin de concentration aussi, heu, pour, heu, des choses personnelles pas seulement, heu, liées au travail. Donc, heu, j'ai je fais quand même attention parce que j'ai des enfants, donc je peux pas me permettre d'être, heu, trop longtemps, en ne pas déranger ou c'est ça, c'est toute la difficulté en fait. C'est <laughs> c'est que même si moi je voudrais, heu, être déconnectée, parfois je n'ai pas le droit d'être déconnectée. <chuckles>
Oui. Oui, s'il y a une maintenance ou quoi que ce soit, oui. <chuckles> Oui, oui tu as tu as tu as quand même des responsabilités. Il y a donc, heu, donc tu peux pas déconnecter. Hem, donc, heu, tu disais que voilà tu as quand tu voulais vraiment te concentrer parce que est-ce que toi tu as un problème justement de concentration? C'est dur pour toi de pas aller sur ton téléphone s'il est pas en mode avion? Ou comment comment tu gères ce rapport à aux écrans?
Je suis quand même quelqu'un qui arrive assez facilement à être concentrée sur une tâche. Heu, c'est plutôt quand je sens que la tâche va pas beaucoup m'absorber
OK. Oui, <chuckles> faut faut un peu forcer les choses quoi.
que C'est ça. Je me dis: «Bon, ben, là, heu, il y a d'autres choses qui m'appellent et où où ça me demande pas une concentration énorme». Donc, heu, je j il y a un terrain risqué on va dire et ça peut déraper. Mais c'est vr globalement j'ai pas trop de problématiques, c'est plutôt le soir à la limite. Hem. Quand, heu
Mmh. C'est-à-dire? Quand quand tu es plus tranquille, heu, d dans ton canapé, heu, et cetera. <chuckles>
Voilà. C'est le risque de scroller en fait, ça quand même c'est très difficile je trouve à contrôler. <chuckles>
Oui. Tu arrives à t'arrêter justement toi?
J'ai quand même du mal alors que je me croyais assez, heu, aguerrie enfin toujours utiliser les outils numériques de façon assez positive dans le sens où en tout cas j'ai un rapport aux outils numériques très positif. Parce que j'avais usage de dire, heu mais je n'aurais jamais pu avoir une carrière professionnelle et des enfants sans les outils numériques.
Mmh. <chuckles> Oui. Bien sûr, mais tu avais pas tu as pas un rapport, heu, malsain aux aux écrans, aux outils numériques en fait?
Pas vraiment, plutôt un rapport assez positif, tu vois? J'ai beaucoup été dans le TGV, parce que je me déplaçais beaucoup dans le cadre de mon de mon activité professionnelle, tout en ayant des enfants et et et s et et des équipes à distance. Donc, tout ça a fait que moi, j'étais ravie <chuckles> de pouvoir travailler de n'importe où, n'importe quand. <chuckles>
Mmh. Mmh. Oui. Oui, oui, oui. En effet, c'est super utile. Heu, donc tu disais que tu avais pas forcément un rapport, heu, voilà, assez malsain mais plutôt positif. Comment tu qu'est-ce que tu revenden recommanderais pour des personnes qui, justement, arrivent moins à décrocher, heu, du téléphone, heu, de du scrolling, et cetera?
Peut-être de d'essayer de d'observer une journée. Comment se passe une journée, hein, dans leur vie?
Mmh mh. Ouais.
Heu, et et de voir c c c'est un peu comme la cigarette, quoi. <chuckles> Je fume plus, mais
<snorts> <chuckles> Une addiction, ouais, comme une aut
c'est une forme d'addiction. C'est de se dire: «Est-ce que c'est une cigarette plaisir, là, que je prends? Ou est-ce que c'est juste un automatisme? Est-ce que, heu, j'en aurai envie dans 5 minutes, cette cigarette dont j'ai envie tout de suite? Je la prends tout de suite ou est-ce que je la fume tout de suite? Ou est-ce que, heu, dans 5 minutes, j'aurais encore envie? Si j'ai encore envie, bah, pourquoi pas?» je fume plus, mais j'avais un petit peu essayé cette, heu, cette méthode à un moment et je trouvais que c'était assez efficace. Et je pense qu'avec les smartphones, ça peut fonctionner aussi un peu. C'est est-ce que, là, j'ai vraiment envie de regarder Insta, heu, de façon compulsive, ou parce que j'ai envie de prendre des nouvelles ou de regarder des actus, ou un sujet qui m'intéresse?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, d'accord, OK. Tu arrives à prendre, heu, une certaine distance. Et hem, justement, tu disais que tu, hein, dans ton travail, par exemple, tu utilisais ton téléphone pendant tes déplacements, et cetera. Tu arrives aussi à te déconnecter, par exemple, le soir, quand tu rentres, heu, heu, auprès de ta famille, et cetera, ou tu as du mal, justement?
Globalement, <exhales> c'était quand même pas toujours très évident, mais mmh, aussi parce que je travaillais dans un secteur un peu particulier, l'événementiel et qu'il y avait pas vraiment d'horaires.
Ouais. Ah oui. Oui. <chuckles>
Donc le soir, c'était potentiellement des soirées, des nocturnes en fait, donc j'ai pas trop cette notion du temps impérativement, de l'heure à laquelle je dois déconnecter. Ce que ce que j'arrivais bien à faire, c'est me dire: «Bon ben là, bah, voilà cette soirée je travaille c'est comme ça, donc <blows air> je m'en fi» je m'en moquais, c'était comme ça hein, de toute façon je prenais et heu mais heu, heu, ça me permet, heu, dans l'après-midi heu de m'arrêter pendant 1 heure pour faire des choses personnelles par exemple. J'essayais des de de de d'équilibrer au maximum, c'est pas toujours évident. Je peux pas dire j'étais j'étais un peu Workaholic quand même, on va pas se mentir, j'ai quand même, heu
Ouais. D'accord. Oui, oui. Mmh. Oui, puis tu voulais être, heu, professionnelle donc, heu, vu que tu avais des responsabilités, heu.
Oui! C'est ça et puis et puis j'aimais ça quoi, donc, heu, c'était pas non plus je le voyais pas comme quelque chose de négatif, c'est comme un ouais j'aimais travailler tout simplement, donc d'être connectée, que mes équipes puissent me joindre, ça faisait partie de, aussi, de des choses que j'appréciais, hein c'était pas un, hem c c'est vrai qu'il faut faire attention quand même, parce qu'on se rend pas compte au fil des années, heu, comme ça peut aussi, heu, peut-être, heu, venir grignoter son temps personnel. Ça, c'est sûr avec une famille, on a tendance à prendre du le temps pour soi, c'est là où finalement c'est le tampon. Il faut faire attention à ça.
Mmh. Oui. Mmh. Oui, par exemple, en vacances ça t'est déjà arrivé de d'envoyer des mails et cetera?
Bah en fait, je disais toujours: «Bah, je le fais comme ça à mon retour ça sera plus simple et je le fais que dans dans une, heu, d dans un un temps très, très défini, très imparti.», en fait. Donc j'arrivais à le contrôler, heu. Je prévenais juste mes équipes, en disant: «Ben voilà, ce matin-là je suis dispo si vous voulez», parce que, heu, j'étais chill et que ça m'allait en fait, hein. Ce que j'ai toujours réussi à assez bien faire, c'est à dire: «Bon, bah, là, non en fait. C'est non, ces ces 3 jours-là c'est non, je suis pas là. Donc on va s'organiser avant, après».
<chuckles> OK. Oui. OK donc tu es arrivée, heu, quand tu es arrivée quand même à poser des limites, heu, parce que il y a peut-être certaines personnes, justement, elles veulent bien se faire voir dans l'entreprise ou dans son dans le travail. Donc il y a peut-être du mal à à d à justement dire: «Non.», donc toi tu as r tu as toujours réussi à poser tes limites?
Mmh mh. Oui, ça c'est quand même quelque chose, mais je pense que ça faisait partie de ma ma capacité à gérer mon temps, à à gérer mes missions, mes tâches, quelles qu’elles soient et je dis le seul endroit où peut-être, où vraiment, heu, parce que je je je je suis comme tout le monde. C'est pas non plus, heu, toujours facile de déconnecter. Je mentirais en disant ça. Le seul endroit où j'avais du mal, c'est quand il y avait des urgences, heu, je me laissais un peu embarquer et et j'allais grignoter mon temps perso. C'est-à-dire mon temps de pause pour moi, où où je vais prendre soin de moi, où je vais me faire un peu me détendre, voilà. Je je le prenais pas sur le temps des enfants. Je le prenais pas sur le temps de je sais pas, la maison ou quoi. Je prenais sur mon temps vraiment individuel et c'est là où je pense que je p veux je j'ai un axe d'amélioration, on peut dire ça comme ça.
OK. Ouais. Mmh. Moui. Mmh. OK, mais c'est parce qu'en fait, heu, s'il y avait une urgence tu étais la personne à contacter? Ou, heu heu
Oui, ça fait partie des responsabilités. C'est un peu ce que je disais en intro, tu vois? C'est, bah un moment je peux pas être déconnectée, parce que si l'école m'appelle, l'école m'appelle quoi. <laughs>
Oui, oui, exactement. Bah c'était pareil pour le travail, du coup?
C'est ça. C'est exactement ça et heu, ça c'est sûr que si j'avais des conseils à donner à des jeunes cadres, des oui, hein, plutôt à des cadres. C'est, heu, c'est pas un problème au fond d'être disponible. Je pense pas, au contraire, enfin je pense que ça fait aussi partie du «jeu», entre guillemets. Et c'est ce qui fait qu'on trouve un intérêt dans son travail aussi. C'est de se dire: «Attention, est-ce q», d'observer quand même régulièrement si si on est toujours volontaire dans la démarche ou on si on subit.
Mmh d'accord. Mmh. Oui. Oui. Mmh OK. Mmh. Toi tu as toujours réussi justement, oui, à à pas subir et heu, à, voilà, avoir des limites et cetera et arriver à aménager ton temps. Ça j'ai
Toujours, j'ai pas j'ai pas non plus, heu, mais la plupart du temps oui, je trouvais un bon équilibre pro, perso quand même. Je je je je pense. Ce qui me prenait plus de temps, c'est ce que je te disais. C'est de temps en temps, heu, être tellement, hem, peut-être et à à à aimer tellement travailler, qu'on se rend même plus compte de la frontière.
Ouais! Mmh, d'accord. Mmh. Oui! OK, mais c est-ce que tu avais un tra un travail un peu «passion», entre guillemets, ou?
Bah <blows air> oui, quand même. Bah je f je f je f j'étais dans l'événementiel, donc c'est pas forcément une passion, heu je mais j'aimais ça, oui oui si, et je pense
Mmh. C'était ac ouais c'était dynamique et cetera, quoi.
Oui, ça correspondait à ma à mon énergie, donc oui, de ce point de vue là, j'étais passionnée. Oui, clairement, oui, oui. Mmh.
Mmh. Oui, oui, d'accord. Et donc au aujourd'hui tu disais que tu as tu as, mmh, maintenant des enfants, est-ce que, heu comment tu vois justement, heu, le rapport aux écrans avec tes enfants? Est-ce que, heu, tu ils ont accès à à internet, à un smartphone ou quoi que ce soit? Quel est ton rapport à ça?
Oui, ils ont accès, ils ont 15 et 18 ans, donc déjà ils sont quand même ouais. <laughs>
Ah oui, bah oui! <chuckles> Ils sont nés avec, heu, carrément, heu
Oui et encore je vois la différence entre celui de 18 ans et celui de 15 ans. Ah oui, parce qu'en gros celui de 18 ans, il avait, heu, je sais pas, WhatsApp en 6e, celui de 15 ans, il avait Snapchat en c en cin en 6e. Enfin, c'est peut être allé plus vite.
Ah oui? Ah, oui, oui, oui, c'est il y a de nouvelles applications, heu.
Ouais, voilà et donc des c'est des c'est difficile. Je vais pas mentir, c'est difficile de leur, heu Déjà il y avait quelque chose, une remarque qui m'ont fait aussi un jour, c'est: «Mais maman tu es toujours sur les écrans, toi!», parce que je télétravaillais aussi à une période avant même le Covid. Et et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit: «Oui, mais moi je fais ça pour gagner de l'argent. Déjà! <laughs> C'est pas que pour être le fun quoi!». Et donc, du coup, j'ai réalisé qu'évidemment nos comportements ils les observent mais ils ont pas forcément toutes les clés de compréhension.
Ah oui! <chuckles> <chuckles> Payer à manger, heu. <chuckles> Oui, c'est ça.
Heu, mais le fait d'en parler c'est c'est bien. Heu, j'ai eu du mal avec les temps d'écran, heu, le contrôle, ça c'est, <scoffs> je trouvais que c'était hyper, heu, policier dans la démarche, donc j'ai vite abandonné.
Oui. Et ça peut peut-être les pousser à faire le contraire justement, à être, heu, un peu «rebelles», entre guillemets, heu
C'est ça! Absolument, absolument, c'est c'est c'est c'est le gros risque avec les avec les ados, hein, je pense, hein. C'est de finalement en voulant leur montrer un montrer, heu, des règles qu'ils adoptent exactement le contraire.
Oui. Ouais, oui, ah d'accord. <chuckles> Et et est-ce qu'il y a des règles à l'école, justement? Pour qu'ils soient déconnectés des écrans? Heu, enfin au ly ce, heu, ça doit être au lycée maintenant. Mais, heu, est-ce qu'il y a des règles qui ont été mis en place?
Mmh. <laughs> Mmh. Mmh. Mouais, ils ont essayé de bah, oui de pas avoir d'é d'écran de de de de de téléphone en classe, directement. Mais, enfin, dans la cour de récréation au collège, hein. Parce qu'il y en a un qui était au collège sur cette période et et l'autre au lycée. Heu, c'est pas hyper efficace, mais ça permet quand même de faire passer des messages. Ça donne des signaux que, heu, je pense, hein, implicitement ça suppose quand même qu'être tout le temps sur son téléphone c'est pas forcément bon. C'est quand même bien de faire passer ce message. Et que c'est bien d'avoir des moments sans téléphone. Après, c'est un outil de sociabilisation pour eux, qui est très fort. Donc, hem, c'est c'est i i il faut faire a attention à à l'excès dans le le stop, en fait. Leur dire: «Stop», c'est pas forcément, heu, le
Ouais. Mmh. Oui. Oui, c'est comme tout, en fait. Bah, comme tu disais la cigarette, heu, bon là c'est un peu tôt pour eux, mais <chuckles> ou je sais pas l'alcool, heu, heu et cetera, le sucre en fait c'est faut être raisonnable en fait, hein. Mmh.
<laughs> C'est ça, essayer de leur inculquer l'idée que l'excès est mauvais quel que soit l'objet de l'excès, en fait. Et c'est très dur, parce qu'ils sont pas toujours à l'écoute, mais, heu, je je pense que de toute façon il y a pas d'autre moyen que de leur véhiculer ce message, parce qu'être dans la coercition, je pense que c'est une erreur, p ça fonctionne pas. Heu, être laxiste, c'est dangereux, ça c'est clair. <chuckles>
Oui. Mmh. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut quand même les avertir, heu, il faut quand même, les leur en parler en fait c'est ça, heu? C'est ça.
C'est ça. C'est ça, et leur dire aussi que parfois on a du mal nous aussi à gérer notre temps et que et quels sont les impacts, en fait. Je pense que c'est essayer de s de mettre l'accent plus sur les conséquences ou les causes que sur le moment où ils sont, heu, devant l'écran. En revanche, heu, il y a quand même certaines règles de base, quoi. C'est bien dormir, heu, bien manger, manger dans le calme. Enfin, ça je pense qu'il faut quand même leur rabâcher parce que, heu, c'est c'est c'est des habitudes de vie qu'ils vont prendre tout tout tout le temps, quoi. Dès maintenant.
Oui. Ouais. OK. Oui. Mmh. Du coup, oui? Donc, par exemple à à table, heu, tu essayes de pas avoir d'écran et cetera? Heu, je comprend bien?
Ah oui. Ah oui, quand on mange en famille, c'est sans écran. Ça, c'est quand même, heu, des habitudes à inculquer je pense, hein. Après, quand ils seuls, heu, bon, bah, moi j'écoute la radio, eux ils regardent leur, heu, YouTube, c'est c'est comme ça.
Oui. Oui, c'est c YouTube c'est la radio de d'aujourd'hui en fait, heu, entre guillemets. C'est les mêmes sons.
C'est ça, c'est ça. Donc, heu, ce c'est c'est c c quand ils sont seuls, en train de, je sais pas, de prendre un repas ou un goûter, j'en sais rien. Je vais pas leur dire: «Non, pas d'écran», mais en revanche, heu, voilà quand c'est en société c'est pas d'écran, quoi. On est au restaurant il y a pas d'é
Oui. Oui, quand c'est des moments à plusieu avec plusieurs personnes, heu. Mouais.
C'est ça. Donc c'est mes petites stratégies pour moi-même apprendre à me déconnecter et faire en sorte que mes enfants ils voient co comment je gère et comment eux peuvent aussi gérer. Leur donner quelques clés. Et à eux de gérer après, hein, malheureusement, heu, c'est eux les acteurs, hein.
Oui, en fait, heu J'ai l'impression que tu es, heu, assez transparente au final, heu, de toi, ta consommation des écrans pour qu'eux aussi ils, heu heu enfin, ils voient, heu f Ils i i ils te «copient», entre guillemets ou ils apprennent de toi, quoi? <chuckles>
Voilà, qu'ils déculpabilisent, en fait. Parce que je crois que culpabiliser tout le temps c'est pas bon ni pour soi ni pour les autres. Et donc, heu, c'est pas facile mais le fait de dire: «Bon, ben, voilà, c'est pas facile mais il faut essayer de tenir, parce que s'il y a de l'abus, il y a de l'excès, il y aura forcément des conséquences négatives».
Oui. <chuckles> Oui, bah merci en tout cas pour ces belles paroles. <chuckles>
<laughs> Je t'en pr